Ja, abends dann. Aber wie gesagt, mein Verlobter und ich haben ja 'ne Fernbeziehung, deswegen ist das dann eher wieder, dass ich vor'm Laptop sitze und weniger, äh, dass ich irgendwie in aktiv irgendwas machen kann aktuell leider.
<chuckles> Ja. Ja, I feel you. Ich habe, äh, seit 8 Jahren Fernbeziehung, also
Oh Gott, wo ge wohin?
du rennst da offene Türen ein. <chuckles> Was?
Wohin? Wohin hast du die?
Ähm, also, meine Partnerin wohnt in Sachsen und ich habe, ähm
Ah, okay.
und ich habe 6 Jahre lang in Flensburg gearbeitet. Also, ich hatte 'n ziemlich langen Weg und, ähm
Mhm.
jetzt bin ich inzwischen in Berlin. Das ist etwas kürzer, also ungefähr 2 1/2 Stunden Fahrt so. Das passt schon.
Ah, okay. Ah, das geht ja noch. Also, ich habe <chuckles> ich ich habe ja 'ne ganze Tagesreise vor mir, wenn ich zu meinem Verlobten möchte. <chuckles> Weil er auf der anderen Seite der Welt lebt, ja. Also, da
Ach so. Ach, so richtig mit fliegen und so. Ja, okay. Na, das ist natürlich noch mal 'ne andere Hausnummer. <laughs>
Ja, ja. Ja, deswegen, als du so vorher Fernbeziehung gesagt hast also, sowas, das sehe ich nicht mal mehr als Fernbeziehung an, 2,5 Stunden. Das finde ich zum Beispiel, das ist ja
Ja, es ist halt ja, eigentlich, es stimmt schon. Eigentlich ist man halt einfach Berufspendler, so. Das ist halt das das fasst das besser zusammen so. Man ist halt, ähm man ist halt unter der Woche weg und sieht sich nur am Wochenende, aber ihr seht euch dann vermutlich auch nicht jedes Wochenende, oder?
Ja. Ja, also, wenn du mir mein Privatjet bezahlen möchtest, dann kannst du das gerne tun.
<laughs> Ja, okay.
Nein, also, wir sehen uns, ähm also, wir haben uns jetzt letztes Jahr viermal gesehen, äh, wobei ich, äh, zweim äh, einmal auch für 2 Monate da war. Und jetzt dieses Jahr war er quasi zu Anfang des Jahres, äh zum Anfang des Jahres in Deutschland auch und ich war dann jetzt im Februar und März in den USA. Und, äh, wir wissen aber aktuell auch noch nicht, wann ich jetzt wiederkommen kann, weil ich, ja, wie gesagt, meine Masterarbeit schreibe und einfach generell, äh, danach halt mit der Arbeit anfangen muss und andere Dinge noch zu regeln habe.
Okay. Aber habt ihr habt ihr schon mal also, hattet ihr schon mal 'ne Zeit lang, wo ihr euch jeden Tag gesehen habt und es ist erst daraus erwachsen oder war es von vorn herein 'ne Fernbeziehung so in der Art?
Un Es war von es war von Anfang an 'ne Fernbeziehung. Also, wir haben uns online kennengelernt über 'n Spiel, was wir beide spielen. Und, äh, dann haben wir also, am Anfang ha war ich habe auch nicht ihn direkt kennengelernt, ich habe eigentlich 'n Kumpel von ihm kennengelernt, der dann meinen Verlobten, äh, mir vorgestellt hat. Und dann haben mein Verlobter und ich einfach mehr Zeit miteinander verbracht, haben jeden Tag geschrieben, stundenlang telefoniert und dann kam quasi von ihm: „Ey, so, ich lade dich ein, äh, wenn du kommen willst, dann komm.” Und
Mhm. Ja. <chuckles> Cool, ne, cool.